¿Qué decía? <chuckles>
Ah, pues fíjate, o sea, esta persona, este, o sea que duramos mucho tiempo saliendo. Y ya después, una vez, sí me es como que no sé, lo agarré con el pie izquierdo o tuvo un mal día, yo no sé qué pasó, ¿no? O sea, pero en una de esas fuimos a ahí como unos bazares que venden aquí, este, ropa usada. Y entonces yo dije: "Ah, bye", pues era como muy o sea, yo tengo un estilo muy específico. O sea, inclusive mi hijo, si vamos a la tienda o a la a la plaza, es de que: "Mira, mamá, este te encantaría." Y yo de que: "No manches, sí, lo quiero comprar", o sea, s mi hijo tiene 6 años, o sea, sí, me hace entonces, sí tengo como algo muy específico. Todos en mi familia, siempre cuando es mi cumpleaños, navidad y me regalan cosas, es, o sea, es lo mismo, todo es lo pero yo feliz, yo soy la más feliz. Entonces e entonces, cuando yo estaba yendo ajá, estaba yendo, entonces, estaba como que viendo, entonces él decía que es que: "¿Por qué no te compras ropa más adecuada a tu edad?" Y yo de que: "¿De qué hablas?" Me dice: "Es que es ropa de viejita, o sea, tus vestidos largos, pareces una señora." Y yo de que <chuckles> me puse a llorar y yo: "¿Sabes qué? Ya no quiero hablar contigo." Y ya, pues terminamos.
De malas. <chuckles> Te conocen bien. Ya, guau. Sí, es saben perfecto. <chuckles> Guau. Oye, sí, no no estuvo tan amable. Terminaron por eso, terminaron por por el estilo. Digo. Ajá. Sí, sí, sí. Ya si se atreve a decirte algo así, pues.
No, yo terminé con él. Digo, esa fue la gota que derramó el vaso, la verdad, pero sí fue. Sí, no, yo fue como: "Disculpe usted, si no te gusta ahí esta la puerta, ¿eh?". O sea, yo no vengo a complacer a los demás. Pues sis.
<chuckles> No, guau si, s está fuerte que te digan algo así.